امم لأ بصراحة ما جربتش أدوَّر يعني، أدوَّر إزاي؟ والّا والّا أدوَّر على إيه أصلًا؟
يعني ممكن تدوَّري لو مثلًا في موقع للسكان المط اللي أنت قاعدة فيها بي بيتكلّموا مع بعض بي بيشاركوا تجاربهم، ترشيحاتهم مثلًا لأماكن خروج، لأماكن للبس.
بصي، بصي، من الآخر من الآخر هُم اهتماماتهم هن هنأكِّل الفراخ إيه؟ وهن هنروح الغيط بُكرة الساعة كام؟ عشان بس أوضح لِك الصورة، إن أنا الناس اللي حواليَّ يعني الجامعة فيها أمل شوية، إنما الناس اللي حواليَّ استحالة أعرف حد فيهم يعني، حتّى لو عرفت فاللي هو صباح الخير يا جاري، من الآخر.
آه. امم، مفهوم طبعًا.
الجامعة ممكن يعني، موضوع إن الجامعة ده ممكن أدخل على واحدة وأقول لها صباح الخير، تعالي نفطر مثلًا أو أنا جايبة فطار بزيادة، تعالي نفطر سوا، بتاع، هاحاول أجرب
حلو ده، برافو عليكِ، أنتِ فعلًا ممكن تعملي لهم مثلًا كيكة وتجيبيها لو أو مثلًا أي حاجة أنتِ تبقي عاملاها في البيت، تنُم على الود وتُنشئ رابط ود كده ما بينكم، وتروحي لهم وتقولي لهم أنا عملت فط عملت حسابكم النهارده في الفطار. فلما تقعدوا وتتجمعوا وتاكلوا مع بعض، ده هيفتح مجالات كبيرة أوي للحوار.
اهم. اهم. فعلًا حتّى لو أنا فضلت ساكتة يعني هُم ممكن يحكُّوا معايا كده وي ويفتحوا حوارات؟ افرضي الكيكة ما عجبتهمش؟ أنتِ مش فاهمة أنا على طول موسوسة.
حاولي دايمًا تحطّي نفسِك يعني لأ مش فكرة موسوسة، بس حاولي مثلًا تردي على الإجابات، أنتِ لو أنتِ حابّة مش حاو أنتِ خلاص عملتِ المبادرة الأولانية إن أنتِ جمَّعتيهم على الفطار، هتلاقي الكلام جاب بعضه، ما تحسيش دايمًا بحساسية، هتلاقي الكلام جاب بعضه، آمم، لقمة من هنا، على قطمة من هنا، طب هنجيب شاي. حتى لو كان الكلام عام، لكن مع الوقت الع الكلام هيتعمق ويوصل لمضمون أو نقطة أنتِ تحسّي بيها إن أنتِ تحسّي فيها في الوقت ده إن أنتِ مرتاحة إن أنتِ تتكلمي.
أها. آه. اهم.